Fíjate que, en esta ocasión acudo a ti porque traigo un problemota, bueno, no tanto así, eh, porque si se significa algo material, pero a la vez es emocional y, mira, eh, ahorita traigo el problema de que ya, pues, como sabes, se acercan las fechas decembrinas, está todo este rollo de Navidad, de Año Nuevo y todo esto, y yo tengo un conflicto muy grande porque soy como que muy aprensivo en regalarle cosas a mi novia, y es que, pues, es que, la amo mucho, nos llevamos muy bien, ya llevamos muchísimo rato juntos y y se supone que la conozco muy bien, y sí, sí la conozco muy bien, incluso ella me dice de que, es la persona que más la conoce y y en ese sentido como que siempre me va bien cuando les regalo algo, pero también yo la conozco y sé que es la persona más fastidiosa en cuanto a cosas, o sea, es muy auténtica en el hecho de que si le doy algo y no le gusta, no lo va a usar, por más que yo se lo haya dado de corazón, y tal, y tal, o sea, si no le gustan, me lo va a hacer notar sin ni siquiera ser grosera simplemente se le nota y yo sé que no lo va a usar, hasta ahorita no me ha pasado, pero sí me gustaría encontrar el regalo perfecto, pero traigo como que una carga, eh, sentimental muy grande, porque en este año ella tuvo como que un percance médico, entonces, quiero que se dé cuenta que estoy muy feliz de que tenga salud y que de que esté conmigo, y que a pesar de que tuvimos un año muy difícil, no, no como temas de nosotros, sino difícil de que nos pasaron varias cositas, este, pues, que este regalo refleje un poquito el que la escuché en todo el año, de todo lo que quiere, que quiere muchas cosas, y que signifique algo más que algo material, ¿sabes?, entonces, no tengo ni idea de qué voy a hacer, ¿me podrías ayudar?
Sí, más porque ya viene como que esta época de festividades, de Navidad y de todo, pero, tú precisamente que la conoces bien, ¿qué qué opciones has pensado? ¿Qué opciones has pensado?, porque hay justamente esta división entre las personas, entre, am, de hecho, hay en Internet un vídeo así de que hay personas que, ¿qué harías si tuvieras? ¿Qué le regalarías a tu mamá?, y tal regalo, ¿no? ¿Qué le regalarías si tuvieras mucho dinero?, y obviamente el regalo aumenta de valor monetario. Y después, ¿qué le darías si fueras su último día en la tierra?, ella, en vez de ser monetario, es más como que sentimental, de que estaría con con ella y eso. Como que las personas tienen mucho esta división entre, am, más caro, más amor demuestro, am, también hay otras que es más de que, más lo demuestro o lo que sea, no importa que le dé. Pero, precisamente en ese pensamiento, ¿tú qué opciones has pensado para regalarle?
Ujú. Sí, sí, sí. Eh, mira, en ese en ese muy buen apunte que me das, tengo como que 2 opciones. Número 1, no no es tanto por el lado de que esté caro, y sea muy lujoso y de que, no, hombre, increíble, un collar de perlas, porque tampoco. Pero sí, algo bonito, algo que se le haya antojado y que por ella misma no se lo haya comprado. Siento que esos son regalos muy padres, el que alguien como que quiera algo, pero dice: "No, como que no, para mí no, no voy a gastar en esto", o algo así. Y que tú se lo des, siento que refleja como que atención, que te has dado cuenta que que, pues, si quiere algo y ese y ese pedacito como que de atención y cariño siento que está bonito. Y, pero a la vez, como dices, también se me antojaría como que algo supersimbólico de que, no sé, un día juntos en su restaurante favorito, y y como que no sé si, se lo escribo en una cartita de que cupón por un día, no sé no sé, eh, también no sé, quiero cenar como que cursi de que como en la prepa y de que: "Ah, mira, una búsqueda del tesoro", porque ya estoy grande, ya bueno, ya somos grandes los 2, ¿no?, sí. ¡Ándale!
O sea, "Ah, mira, te llené un frasquito de estrellitas y cada estrellita dice algo que, te quiero". <chuckles>
Exactamente, exactamente, pero pero también un poquito del simbólico, ahí es donde es donde tengo este problema, eh, quiero que a la vez signifique muchísimo, pero también me encantaría que algo que le guste mucho y que lo use y que lo disfrute mucho, entonces, no sé, o sea, son esas 2 opciones, pero entre de esas op 2 opciones no tengo ni idea de cuál elegir.
Son, no, son buenas opciones, eh, también es como que este, este punto en el que piensas mucho en ella, y más porque ella te va a decir, como ya hay mucha conexión, mucha confianza, te va a soltar de que, bueno, no te va a decir de forma grosera, pero tú vas a notar que, no le gustó, no le gustó, y no hay nada más horrible que regalar algo y descubrir que no le gustó, <chuckles> porque es como, ¡uh!, y más sí es una acción, ¿no?, como eso de llevarla así a los lugares que quiere y te das cuenta que no le gusta, es como de, no, y más porque ya invertiste cierta cantidad de dinero y tiempo organizando como que ciertas cosas que crees que la otra persona va a recibir bien, ¿no?, bueno, pues, no es que sea grosero, pero también siendo honestos, luego las personas dicen: "Ay, hubiera preferido unos tacos", o algo, lo que sea, equis, pero, mm, son muy buenas opciones, eh, pensando, considerando todo lo que quieres expresar a ella, pero, mm, ¿qué tipo de relación tienen? Hay personas, hay parejas que tienen como que esta confianza muy grande, que sí se dicen como: "Yo quiero esto, am, yo quiero esto", pero de forma honesta, no tanto materialista de que: "Ay, yo quiero una Dyson y yo quiero un iPhone 17 Pro Max para ya", o también está la contraparte, que es estas personas de que: "Lo que tú me des de corazón, me va a gustar", y de repente llegas con tu frasco de estrellitas y te miran como, ajá, y no le gustó, o sea, pero preguntaba a qué nivel de confianza tenían ustedes para ver si sí se dirían algo que entrara en el presupuesto y también que sea algo que los 2 quieran, bueno, que ella quiera.
Sí, sí, sí. Ay, sí. Sí, sí. Ajá. Sí, ¿eh? Exacto. Sí, sí, sí. Ándale. Y no le gustó. <laughs> No, pues, e en el nivel de confianza no tengo problema, porque es máximo. Incluso, como que yo soy el que a veces manifiesta estas cositas como pistas de de regalos que me gustarían, pero, pues, es que siento que que yo soy un poquito más simple, o sea, de por sí dicen que los hombres so son más simples. Yo soy más simple aún, entonces, como que es de: "Ya se me rompió mi cinturón, me gustaría otro, ya mis mis tenis favoritos ya no dan más, me puedes regalar lo exactamente los mismos y yo voy a andar muy contento". Entonces
Como esto, ajá.
Ajá, o sea o sea, por ese lado como que sí tenemos esa comunicación y aunque ella también entra en este pues, en esta descripción, que también me dice de que: "Ay, mira, ya se me acabó este, mi labial favorito", o o no sé, de que: "Mis pantuflas que me encantan y que usa y que ya trae todas, este, que ya no dan más de sí", y yo le digo que hasta se le esconden, pues, renovárselas exactamente las mismas. Eso se lo regalé hace medio año, creo, ahí por su cumpleaños, y le encantó. Entonces, por eso traigo como que este chip, esta idea de igual y algo que le encanta y ya lo tiene desgastado o algo que ella quiere y que no se ha podido comprar, pues, ya sea que porque le dio ahí el el codo o porque, pues, mm, cree que hay otras prioridades o algo así, pero te digo, o sea, como pasó este detalle de de de salud que tuvo y todo esto, siento que también me gustaría algo simbólico. Entonces, por ese lado, y respondo a lo que me dices, sí, sí tengo mucho material para para decir: "Ah, creo que le gustaría esto", ya me lo ha mencionado, incluso, pues, sin querer, como que con el objetivo de que yo tome nota, pero, pues, ya me di cuenta, pero por el otro es como de, mm: "¿Y qué tal si nada más, mejor una experiencia?". Pero luego digo: "¿Qué tal si le hago la experiencia?". Y a mí de experiencia me dice: "Okey, ¿y mi regalo?". No, no sabría qué hacer.
Ya, totalmente. Preguntaba por el nivel de confianza más para ver si te has atrevido a preguntarle: "Oye, ¿cómo que quieres?". Pero también creo que en una parte tú tienes tú quieres guardarlo como una sorpresa para que muestre su agradecimiento. Pero tal vez preguntar indiscreta discretamente: "Oye, ¿qué opinas de este güey que, este, llevó a a, mm, no sé, a su novia por muchos lugares a ver qué le gustaba?". Y ella dice: "No, pues qué mal", y tú dices: "Sí, verdad, está muy mal, está muy mal", y ya cancelas el plan, para que también no no sea como ajá, fuera de que: "Oye, ¿y el regalo qué pasó?". Es como que también tienes muy buena perspectiva con respecto a lo que dices de que a veces das algo que necesita. Los hombres llegan a ser sencillos, como que precisamente, eh, viene a la cabeza lo del consejo de hombres de que: de que: "¿Ya pueden robar mi cartera?, no, hasta que te regalen otra". Ya así de que am, eh, que le diste lo de sus pantuflas, que fue algo que le gustó. Y también una persona una persona llega a ser muy codo consigo mismo, pero cuando otra persona regala algo a alguien y de verdad lo quiere, también se deja llevar y puede regalarle lo que desea, aunque salga de su presupuesto. Am, ¿tú considerarías preguntarle directamente qué desea ella o qué opción es mejor, o realmente quieres que sea una sorpresa?
Okey, sí, sí, sí. Exacto. Creo que ahora que lo platicamos y y y, mm, como que lo veo de un poquito del lado diferente o hablándolo más al en voz alta, yo creo que también te llegan ideas y y y no solo se queda en tu cabeza. Creo que más que preguntarle qué quiere o o algo así, porque yo creo que hasta me diría: "No, nada, no te preocupes", o o no sé. Me quedo mucho con lo que dijiste de preguntarle de manera indiscreta, digo, de de manera muy discreta, em, ¿qué le pareció un regalo semejante?, creo que eso es lo que más, este, podría ocurrir. Porque a lo mejor y una combinación de ambas ideas, de darle como que esta experiencia bonita o un un recadito donde diga: "Hey, este, te ganaste una salida en tu restaurante favorito". Y y aunado a eso, el regalito de de, no sé, em, se me ocurre, pues, como el tipo de de las pantuflas nuevas, o una bata para el baño nueva, que creo que la que ya tiene ya está más vieja que nada y la ocupa siempre. Entonces, es como que, eh, podría ser esa combinación de cariño y de y de atención, que es la que busco, pero, antes creo que lo puedo sondear, sí, como de: "Oye, mira, este tal amigo le regaló algo como esto a su novia, ¿cómo ves?", creo que es lo que más me pareció, eh.
Sí, porque luego ir ciego totalmente, eh, resulta más complicado, y aparte dices que tienen la confianza como para decirse ciertas cosas de manera, ah, de esa de esa forma y que no se no sea mezquino o, sea grosero, eh, lo cual está muy bien en su relación. Y podrías preguntarle, así como lo del amigo y eso, para que también no sea como, se quede todavía hay la sorpresa. Me parece muy bien el lo de que quieras combinar a ambos como sentimentalismo, pero también regalarle algo que ocupa. Es muy tierno y vas a ver que lo que le des, em, te va a decir que sí le gustó, te iba a decir, te va a estar feliz, pero dijiste que ya si te dice si no, no. Entonces, vas a <chuckles> vas a ver que se va a poner muy feliz con lo que le regales, más por todo lo que pasaron este año, como que va a ser más significativo. Entonces, mucho éxito, aquí estaremos escuchando si sí funcionó o no.
Ujú, ujú. Sí, sí, se le nota. Sí. Oye, muchísimas gracias. Me ayudaste muchísimo, me ayudó sobre todo muchísimo hablarlo en voz alta y platicarlo con alguien que tenga como que esta esta visión imparcial de de las cosas y no requerir y no recibir el típico consejo de: "Lo que le des de corazón está bien". No, a veces como que uno quiere llegar más allá y quiere tener, eh, pues, un detalle bonito. Así que muchas gracias, me ayudaste muchísimo, ya tengo muchas ideas, y sobre todo, pues, cualquier cosa vendría a molestarte otra vez, porque me has ayudado mucho hoy. Muchas gracias.
Bonito día, bye.